Sì, che poi vabbè diciamo che io non non è che non non avevo ness non è che n avevo intenzione di mhmm, <tsk> di avere niente di, per forza duraturo o serio, diciamo era andata un po' così, sai, all'avventura, va bene, vediamo. Mhmm, però, ehm, capisci, a prescindere da tutto, ti dà fastidio perché ti senti ingannato, ti senti, mhmm, come se qualcuno mhmm, non non è stato g i per me è molto importante la trasparenza ed essere almeno genuini.
Sì, sì, sì, sì, sì. Eh sì! Che brutto. Anche a me. Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, infatti son d'accordo, cioè io son dell'idea che se comunque non ma anche a livello di amicizie. Non ti interessa, non vuoi vedere una persona, e pensi queste cose negative di una persona, ma dille! Cioè cosa ti costa dirle, alla fine?
E poi Mh-mh. Esatto. Sì. Sì. Sì, brava, brava, l trasparenza, trasparenza cioè fare le cose sotterf mhmm, come dire, in modo manipolatorio o comunque, vedi, non dire certe cose quando maga andrebbero dette, e poi non so, farle uscire in modo mhmm, quando magari fa più comodo a te anche inganno. Anche quello è un inganno.
Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, sì, sì, sì, sì, vero. Mh-mh. Esatto, brava. Sì. Sì, sì, sì, sì. Ma secondo te perché le persone lo fanno?